そうですね。あとは、あの、ね、今こう、学校に、あの、ちょっと
はい。 はい。
行って、やるっていうのもおっしゃってたんですけど、結構、今オンラインというか、あの、海外の人と話せるような、こう、アプリでこう繋がって、ただただ会話をするみたいなはい、そういうのもあるみたいで、あの、SNS とかでも、いろんな国の人と繋がってみたって、話してみた、とかいうのってアップされてたりすると思うんですけど、それで特定の言語の人と繋がれるようなことができれば、なんか、普段の生活にも「あ、こないだ、またあの、それで話せたな。あ、こないだ、言いたかったこと話せなかったな」みたいな、なんかそういう経験しをちょっと、あの、いつもはやる必要ないかもしれないんですけど、たまに、あの「あ、自分のレベルそろそろチェックしてみようかな」っていう時に、そういうネットの力を借りてみるっていうのも、ありかなっていうふうに思ったんですけど、いかがですかね？
はい。 はい。 はい。 うん。はい。 ああ、なるほど、はい。 はい。 うん。 はい。 うーん、なるほど。 はい。 はい。 ああ、なるほど、はい。 はい。 はい。 はい。ああ、でも確かになんかあれですよね。そのお話ってまさに今だからこそできる、ね、なんかオンラインで話すとかってね。<laughs> はい、特権ですよね。ああ、でも確かに、ええ、その、私もその、語学学校行くまでは、ほんとに、ま、あの、その、中国、台湾の方とかと話す機会がなかったので。はい、ちょっと、ま、仕事柄、何て言うんでしょう、あの、中国にも支社、台湾にも支社あったりするので。ま、その人にちょっとたまに、あの、電話とかで、あの、いつも日本語で対応してるので、ね、たまにはこう中国語であの、簡単に、あの、挨拶から始めるのもいいかなと。はい。
はい。 ええ。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 うん。 はい。 あ、うん、あ、それはとってもいいですね。向こうの方多分、同じ言語話してくれると、すごく喜ぶと思うので「勉強してるから、ちょっと聞いてみてもらってもいい？」って感じで話したら、多分すごく会話も弾みますし、なんか距離も近くなるんじゃないでしょうかね。
うん、そうですね、はい。 はい。<laughs> はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね、ま、あの、今あの、話したらいいじゃないかっていう話あったと思うんすけど、あの、なんて言うんでしょう、あの、LINE みたいな、あの、コミュニケーションツールも繋がってたりとかしますので、ま、そこで電話したりとか、ま、あと文章打つこともできるので、ま、ちょっとそういう、何て言うんでしょう、勉強した内容を、ま、ほんとに簡単な内容でも、あの、現地の人とかに送って、はい、なんかちょっと、ね、そういうところで、こう勉強というか、ま、モチベーションを維持できればなという風に思います。
うん。 ええ。 うん。 あ、はい。 うん。 うん。 はい。 うーん。 あ、はい、是非なんかすごく前向きに頑張ってらっしゃると思うん、聞いて分かりましたので応援してます。
はい。 はい。 あ、すいません、アドバイス頂きありがとうございました。すっきりしました。